Okay, quindi, per te è importante, però comunque non pensi che p mhmm, abbia un impatto, uhm, su di te, uhm, dal punto di vista del tuo concetto di di look o di bellezza, insomma, se ho capito bene. Per ora no. E, i piercing?
Per ora no. Per ora no, nel senso I piercing, allora io non sono una non mi piace avere cose in faccia diciamo, a parte il make-up. <giggles>
<laughs> Diciamola chiara com'è, no, <chuckles> per essere schietti. <chuckles>
Sì, perché, ehm, ti posso dire cioè io sugli altri li posso vedere, okay, però su di me non lo so, non mi non mi rappresenterebbero, ecco. Ehm, cioè, ad esempio, l'anello al naso, ci son delle ragazze a cui sta vani benissimo, io sono sicura che mi sentirei una mucca con l'anello al naso, no, quindi
Okay, anche loro. <chuckles> Con il Septum, no?
Esatto.
Okay, okay. Capito, capito. Va bene. Comunque, ti posso dire che è stato veramente interessante esplorare quelli che sono tutti i tuoi canoni di stile e di look che ritengo veramente siano molto particolari, ehm, e interessanti. Pertanto m'ha fatto piacere fare questa conversazione con te.
Guarda, ti ringrazio anch'io a mia volta perché è stato bello parlare di, comunque, quella che come avrei notato è una mia passione, e <chuckles> in caso non fosse chiaro, e a cui presto attenzione, e anche nei piccoli dettagli e quindi magari quando vengono notati, piuttosto che se ne può parlare un po' di più sono sicuramente sempre contenta. Quindi grazie mille.
Sì, appunto. <chuckles> Sì. Bene, a presto.
A presto.